Какая музыка связывает тебя с детством?
Вообще, э, так как я такой еще, молодой человек, то у меня детство пришлось не н не так давно, соответственно. И уже, м, в моем детстве вовсю был интернет, как бы распространялись таким образом песни, там музыка была, в соцсетях тоже распространялась. И я, конечно же, тоже пользовался этими сервисами, и это на меня сильно повлияло. Но больше всего, конечно, влияло всё-таки окружение, м, в как бы, э, в сообществах, где я находился, допустим, в школе, да. В школе слу Да, да-да-да, в школе вот слушали рэп, очень много слушали рэпа А, что? И
Ага. Мгм. Ну, то есть живое общение. Мгм. Рэп, так. Вот так. Да-да-да.
э, к примеру, там был популярен, э, "Эминем", такой исполнитель, да, известный. Ам, но мне он не нравился, самое интересное, рэп, м. Рэп мне не нравился, потому что, м, часто, а, в рэпе какая-то н не очень красивая мелодия, то есть это бит. Вот просто бит. А мне хотелось чего-то получше. И, соответственно, я однажды открыл для себя рок. Ам. Да, да, рок-музыку. Причем, что самое интересное, я открыл ее с 2 сторон, которые мне очень понравились. Во-первых, э, вообще, это меня отец познакомил с рок-оперой "Иисус Христос- суперзвезда".
Ой, "Эминем", да. Мгм. Почему? А почему он те не нравился? Да, да! Рок? Да.